Mga ano lang, yung mga pansarili lang, mga ganun. Ah, 'di naman ako maano sa, pagkain.
Tulad ng, mhm. Mhm, hmm.
Yun kasi, pagdating sa gamit parang hindi naman ako gaano, mabili masyado maliban nalang kung kailangan.
Mm, yung mga damit, sapatos walang ganun. <chuckles> Ah. <chuckles>
Parang ganun. Oo, wala, wala, parang ano lang kung hangga't pwede pa parang ganon. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Ah, okey, so, hindi ka pala bili.
Mm.

So, more on talagang 'pag mga may emergency, ganyan. So, meron na ba yun yung sit sa sitwasyon sa buhay mo o sa'yo na nangyari yun na nagtabi ka tapos kailangan mo siya hugutin kasi may kunwari need kang, ah, kailangan kang bayaran or talagang emergency talaga siya, gano'n.
Mm. Oo, ma ano, most of the times.
Mhm. Ah, ano yung mga bagay na yun na nahuhugot mo yung naitatabi mo?
Ah, most of the times ano, ay yung 'pag may nagkakasakit talaga.
Mhm. Ah, kagaya ng kapatid may mga kapatid ka ba o nag-iisang anak, mhm.
Oo. Na ng pamilya mga ganyan kahit sino siyempre 'pag may ano naman, 'pag may
Hmm. Mhm.
um, nanghiram 'pag meron, di mo naman maiiwasan.